Ou só de tristeza?
É, essa esse choro, assim, foi um pouco de alegria pela coisa que eu vivi, assim, e de eu me lembrar dessa pessoa. Eh, eu choro de ale eu choro de a acho que seria chorar de emoção, assim, quando você vê uma coisa muito bonita é alegria, né.
Uhum. E lógico, pode ser também, então nem sempre é tristeza, né, é só você demonstrando a sua emoção. E tudo bem, hoje em dia, eh, as pessoas estão mais, eh, civilizadas, vamos colocar assim, não é como antigamente. Antigamente era aquela coisa, né, por exemplo, os os homens não podiam chorar, não tinha essa história? Umas pessoas ficavam meio assim, com receio de chorar em público. Hoje em dia eu acho que a as pessoas estão mais eh, tá mais normalizado isso, né, das pessoas poderem, eh, demonstrar suas emoções, né.
Aham. Hã. É, é. Homem não chora, né. Aham. Certo, verdade, não, você tá corretíssima. É hã.
Mas me diz uma coisa, isso acontece só em em, eh, quando você tá assistindo algo de arte, algo artístico, ou em em quais situações? Que, eh, isso costuma desaque desencadear, assim, esse tipo de ra de reação?
Depende muito do meu estado emocional, assim. Às vezes, por exemplo, eh, eu morei um tempo no Japão, né, e aí minha avó é de origem japonesa, ela é japonesa mesmo, ela já faleceu.
Uhum. Uhum. Ah, entendi. Nossa, e japonês realmente é mais comedido, né, muito difícil de de demonstrar emoção, não é?
É. Demonstrar emoção. E aí que que acontece, quando eu fui para o Japão minha avó já tinha falecido, né, e muito das coisas que eu encontrava lá me lembrava muito dela, assim, eu sentia até o cheiro dela na rua às vezes, é engraçado, é como se ela tivesse lá comigo, então eu chorei mu
Hum. Ah, meu Deus. <gasps> Nossa, você falando eu tô tô me arrepiando dos pés à cabeça. Nossa, que coisa linda.
Pois é, porque, assim, eu eu tinha eu não tinha tanta em assim, eh, a visão do Japão como ele era, né. Acho que o Japão você vive mesmo quando você tá lá, e eu lembrava muito da casinha dela que tinha um córregozinho, assim, que corria, e corria pela casa inteira, e aí esse córrego ela usava para molhar as plantinhas, passava pela uma parte de planta, e também passava pela cozinha, que ela usava aquela água para lavar louça.
Uhum. É? O Nossa. Ai, que lin Nossa, que coisa linda. Bem bem coisa é uma pintura, né? Parece um quadro desses que a gente vê por aí sobre o Japão, né.
É.